У меня есть 1 проблема, и она для меня достаточно важная. Ну, прям вот важная даже, можно сказать, очень важная. Я, э, хочу сменить работу.
Так.
И, м, на старой работе я проработала 10 лет.
Мгм.
И, в общем, мне она очень надоела. Не могу сказать, что она мне из изначально нравилась, но, в общем, я, м, была вынуждена искать в то время любую работу. Ну и как-то, в общем, вот так задержалась на 10 лет. И даже можно так сказать, что 10 лет я ходила на работу и немножко мучилась. То есть каждое утро, вот, я думала: "Ой, опять". Ну, в общем, не нравилась мне эта работа, но так обстоятельства просто сложились, что я должна была работать, ну, потому, м, иначе, э, мне было бы не на что жить, да, вот так скажем.
Понятно.
И поскольку работа эта была нелюбимая, я всё время думала н на что бы мне её сменить, какие-то курсы пройти, не знаю. В общем, я в конце концов выбрала то, что мне нравится, то, что у меня хорошо получается, и окончила такие, ну, хорошие курсы, м, где нужно было сдавать экзамены. М, ну, это даже были такие длительные курсы, в общем, я всё это прошла. И вот теперь наступил момент, что мне пора увольняться.
Мгм.
<smacks lips> И, м, какой-то меня, в общем, тут вот Э. Начал одолевать страх, что вдруг не получится, что вот как-то я вдруг в середине жизни решила совсем сильно кардинально сменить профессию и, ну, в общем, я боюсь, мне страшно.
Так.
Хоть хотя я уже, знаешь, даже, ну, присмотрела новое место работы, м, сходила, поговорила там с директором.
Понятно.
<exhales> Вроде всё хорошо, но вот прям п остался последний шаг, и я боюсь. Вот.
Ясно.
К как-то, может быть, ты, не знаю, найдешь какую-то мотивацию для меня, чтобы я перестала бояться и всё-таки решилась и сделала этот последний шаг.
Ну, для начала надо сказать, что шаг действительно непростой. 10 лет ты проработал на одном месте. Это стабильность, твёрдый заработок, ну, привычка, в конце концов. Ну, даже маршрут, по которому ты ходишь на работу и домой. Это всё так привычно и стало частью жизни. Теперь всё это надо изменить.
М. Ну да. Мгм.
Но, с другой стороны, ты ведь меняешь не по принуждению, а потому, что тебе нравится больше новая работа, чем старая. Кстати, э, кем ты работала, а, и работаешь, продолжаешь работать до сих пор?
Я я работала продавцом, э, в в отделе, где продают всякую бытовую технику.
Так, и кем ты хочешь стать?
А, я хочу вот совсем прям поменять работу и хочу стать парикмахером.
Ну, это творческая работа.
Ну да, поэтому мне и хочется, м, в общем-то, ей заняться, потому что мне это интересно, и у меня это хорошо получается. Я уже потренировалась на всех своих знакомых, на всей на на своей семье. Ну, в общем, и все довольны. На самом деле, курсы я окончила очень хорошо, ам, как бы были такие очень хорошие отзывы. И когда я, вот, э, как м ходила, да, разговаривать на новое место работы, куда бы хотела перейти, в общем-то, там, м, я показывала, да, свое портфолио со своими работами, и, м, ну, в общем, меня сразу взяли, так скажем.
Так. Мгм. Так. Понятно. Ну, это замечательно.
Вот, но М, я всё равно боюсь.
Ну, м, а чего же ты боишься, если у тебя даже есть н не только образование соответствующее, даже какая-то практика, опыт, даже договорённость о новом месте работы? М, ты опасаешься не справиться? В чём проблема?
Да, сама вот не знаю, чего я опасаюсь, потому что, знаешь, э, некоторые мои знакомые, например, мне говорят, э: "Чего это ты вдруг, значит, в таком возрасте решила менять место работы? Э, что это тебе взбрело в голову? Глупости какие". Ну, в общем, вот так вот всё. Ну, как бы, не одобряют не одобряют такое моё решение, считают его легкомысленным даже.
Понятно.
Это, во-первых, э. А во-вторых
Нет. Это точно не легкомысленно, нет нет, оно не продумано, обосновано. Ты подготовилась к этому к этим переменам в своей жизни. Нет, о легкомыслии тут говорить не приходится.
Ну, м мне-то тоже кажется, что, в общем, это обдумано, потому что, ну, й мне не нравилась моя работа. Я мучилась 10 лет. Мне кажется, достаточно, да, для мучений 10 лет. Пора как-то, в общем, ходить на работу и радоваться.
Да.
Н но ещё, знаешь, меня смущает немножко то, что там будет новый коллектив, и как я в него впишусь. В общем, это тоже какой-то тоже вызывает у меня страх.
Понятно, понятно. Ну, по всей вероятности, ты сможешь использовать, а, свои навыки, приобретённые в в магазине бытовой техники за 10 лет и на новой работе. Ну, хотя бы с точки зрения той точки зрения, что ты хорошо разбираешься в той самой бытовой технике, да, а она необходимой в работе мастера-парикмахера.
Мгм. Ну да, да. <chuckles> В каком-то смысле да. Э, в в работе парикмахера есть приборы, которые я продавала, да.
Ну вот, уже плюс. А скажи, а по деньгам, э, ты выигрываешь или проигрываешь?
Ой, я выигрываю, конечно, да. Ну, н наверно, ты знаешь, что работа продавца- это <chuckles> не не самая высокооплачиваемая работа. Конечно, а здесь, в общем-то, м, а, зависит от того, сколько работы я сделаю. То есть в какой-то степени это зависит от меня, потому что там, э, как бы оплата идет в процентах, м, от того, что я заработала. Ну, то есть скока народу я обслужила, скока я человек подстригла, покрасила, и, м, от этого будет зависеть именно моя зарплата.
Да. Да, мгм. Мгм. Мгм. Понятно. А семья поддерживает твоё решение?
Ну, семья, да, а, семья, да, потому что они знают, о, что, м, та работа, которую я делала, она мне очень сильно не нравилась. Они знают, как я мучилась, и, м, да, они меня поддерживают.
М, м, замечательно. Смотри, сколько плюсов уже за то, чтобы действительно сменить место работы. Не заняться, э, тем трудом, который тебе приносит удовольствие, ну и деньги, конечно. Э, то есть, э, и, главное, что тебя смущает, что ты можешь не прижиться в том новом коллективе, у куда придешь работать?
Ну, это меня сильно смущает, да, потому что, в общем, мне уже, а, ну, скажем так, я среднего возраста, а, и, м, я видела, что там, в общем, очень много таких совсем молодых, э, девочек работает, молодых людей. Возможно, как-то вот я из-за возраста не впишусь, не знаю. Ну, в общем, немножко переживаю.
Ну, для начала надо сказать, что очень многие клиенты парикмахерских предпочитают н м, мастеров не по возрасту, а, по опыту, во-первых. А, во-вторых, ты знаешь, эм, не у каждого клиента юная парикмахер или девушка, э, вызывает доверие, а вот, э, люди среднего возраста, ну, как-то воспринимаются как более серьезные мастера, как более надежные, которым можно доверить свою прическу.
М. Ну. Возможно, возможно, я даже иногда вот так вот, ну, в общем, размышляла на эту тему и думала, что даже когда я, например, раньше ходила, там, в парикмахерскую, да, а, то я хотела бы, например, мастера, который был бы со мной, например, одного возраста. Мне так казалось, что он меня лучше н па в общем, он лучше поймёт то, что я хочу. Э, как-то вот, может быть, вот так.
Да. Мгм, но и есть еще 1 вариант, который, возможно, подойдет тебе больше. Э, насколько можно понять из твоего рассказа, ты договаривалась с какой-то уже действующей парикмахерской о том, что ты будешь работать в штате, так?
Мгм, мгм. Да да.
Н но есть иной вариант. М, достаточно широко распространенная практика, когда парикмахер просто арендует кресло и рабочее место
А.
а работает, как бы, сам на себя, отдавая лишь некоторый процент владельцам помещения, и кресла, и оборудования.
А, правда, кстати. Что-то я вот, э, ну, об этом не думала, так я увлеклась, э, поисками поисками парикмахерской, что вот о таком варианте я совсем не думала. Но для этого мне нужно будет оформлять какие-то документы, да, на предпринимательскую деятельность, нет?
М, да, н надо будет.
Мгм.
Надо будет, но зато ты будешь в сама себе хозяйка.
Ну, вот это, кстати, большой плюс.
И не надо будет оглядываться мастеров. М. Э, кроме того, насколько можно понять из твоего рассказа, у тебя уже есть круг клиентов.
Мгм. Ну да, да, да, да, это правда.
И, естественно, они предпочту прийти к тебе, а не какой-нибудь м молодой парикмахерше.
Ну, я надеюсь я надеюсь, что все эти люди, с которыми я уже работала, они, в общем, меня не бросят и будут ходить ко мне и дальше, потому что, в общем, они были довольны тем, что я делала.
М. Ну, это хороший вариант для тебя, раз ты хочешь самостоятельной работы, сомневаешься в отношении, в том отношении, насколько, так сказать, приживешься в коллективе. Ну, кроме того, повторюсь, ты будешь работать, э, сама на себя.
Мгм. Ну, слушай, да, правда, не знаю, почему я сама об этом не подумала. А, это вообще, на самом деле, для меня хороший вариант, потому что мне, на самом деле, легче, а, работать, э, одной, чем в коллективе, и именно поэтому моя предыдущая работа вызывала у меня такие мучения.
М, возможно возможно. Тут будет побольше ответственности, тебе придется больше заниматься, скажем, э, финансовой стороной вопроса. Самой рассчитывать бухгалтерию или договариваться с кем-то, кто будет вести твою бухгалтерию.
Мгм, мгм. Ну, это это это как раз меня и не пугает. Это всё решаемые вопросы. Ой, ну я прям чё-то приободрилась даже сильно. Мне эта идея очень сильно понравилась. Я, наверное
М, тем более.
так и сделаю вообще, на самом деле.
Ну, это хороший вариант. Ты будешь сама по себе, предоставлена сама себе. Будешь работать только на себя, м, выплачивая небольшой процент за аренду, а, помещений рабочего места. И, возможно, тут тоже возможны варианты. Ты можешь с кем-то договориться на других условиях.
Да, это отличный вариант. Мгм, мгм. Ага, ну да, ну здорово. Ой, как хорошо. <chuckles> На самом деле хорошо, что вот у нас состоялся этот разговор, потому что, наверно, до меня бы когда-то это дошло, но когда- вопрос. А тут вот, э, как-то сразу. И я, наверное пока буду это в всё обдумывать и не буду договариваться о своём рабочем месте, вот куда я ходила, как-то подожду. Я вот лучше это пока, м, со всех сторон, а, обдумаю.
Так. Так. Да, м, это хорошая идея. И, кроме того, у тебя всегда будет возможность, а, изменить направление, так сказать, э, своей работы. Ну, в смысле, круг клиентов, эм. А если не понравится, ты можешь вообще оставить ее.
Да-да. Мгм, мгм. Ну да, ну нет, я н надеюсь, что это работа, которая мне нравится. Спасибо большое, помог, на самом деле помог.
Не за что.